Mhm.
Mmm. Terlalu nggak sabar ama papa, iya, aku tahu, papa kan, mmm, memang pasti iya, orang tua juga kan udah udah nggak begitu terlalu update sama tapi aku kalau gitu, sekarang jadi kayak sambil ngatain ya. <laughs> Iya, malah jadi kayal tambah ini kok mau minta maaf atau mau, <chuckles> mau ngejek?
Heeh. Orang tua, atau <laughs> Iya juga ya, Kak. <laughs> Hmm. <laughs>
Ya mungkin, aku m minta maafnya aku ulang lagi nih, coba.
Mhm, coba, Kak. <laughs>
Eee, "Pa, minta maaf ya, kemaren aku kurang sabar pas ngejelasin ke Papa, besok-besok aku nggak ulang aku coba nggak ulangin lagi deh, aku bakal lebih, s eee, bertahap ngejelasinnya juga. Karena kan aku tahu, Papa masih banyak yang perlu dipelajarin lagi tentang teknologi," kayak gitu misalnya.
Mhm. Ah, oke. Oke, keknya memang ngena banget.
Pasti orang tua kita juga ngerti sih, kalau misalnya anaknya minta maaf baik-baik. <laughs>
Iya, bener banget, Kak. <laughs> Pasti terasa ya Kak, kalau memang tulus atau tidak gitu ya, Kak.
Mhm mhm.
Tapi kalau ke rekan kerja, Kak, pernah nggak, ada pengalaman, eee, yang mirip-mirip gitu? Kakak melakukan kesalahan, mhm.
Ke rekan kerja. Oh, aku pernah. Aku waktu itu pernah emosi sama temenku. Sebenarnya karena ini, kita lagi main game nih ceritanya, terus temenku ada satu, kan aku orangnya suk eee, benci banget kalau misalnya fokusku diganggu gitu. Nah, aku udah bilang, "Jangan berisik jangan berisik," gitu, pas lagi main nih. Dia dia sengaja malah ng tambah ngeceng-cengin.
Eee, gimana nih, Kak? Oke. Mhm. Heeh, lalu? Mhm.

Iya, iya. Kalau misalnya beda orang pasti penyampaiannya juga akan beda ya. Kayak misalnya, ke orang-orang yang lebih dekat mungkin secara secara bahasa, tutur bahasa gitu kita bisa lebih eee, lebih apa ya, kas kes kasual gitu. Tapi juga secara emosional kan pasti lebih beda juga tuh emosionalnya. Bakal berasa bedanya.
Mhm. Mhm. Oh, oke. Lebih santai gitu ya? Ah, oke.
Aku bingung juga sih jelasinnya kalau yang itu ya, mungkin. Kalau
Oke. Mungkin ada contoh kalimat mungkin boleh ya Kak. Misalnya, mulanya gimana, gitu, mhm, kayak, "Maaf kalau aku buat kesalahan." atau "Maaf tapi" <chuckles> Misalnya kayak pembukaannya gitu, Kak.
Aduh disuruh contoh kalimat yah? E coba deh kasih, coba skenario. Salahnya tuh salah apa gitu misalnya? Terus sama siapa mi minta maafnya?
Am mhm. Misalnya salah paham sih Kak, dengan orang tua misalnya gitu Kak.
Mhm.
Mhm. Kemudian be besok harinya atau keesokan harinya Kakak harus minta maaf karena ke eee, sebelumnya Kakak sudah melakukan kesalahan. Seperti mungkin nada Kakak terlalu tinggi ketika berdiskusi dengan orang tua gitu, mhm.
Oh. Iya iya, oke oke. Aku coba ya, misalnya <clears throat> sama bapakku gitu, tapi aku mungkin manggilnya papa ya.
Oke. <chuckles> Mhm. Mhm, gimana tuh Kak?
Tadi k misalnya, kem kemarin aku ceritanya e habis ngomong nas, misalnya aku kan biasa lah o orang tua tuh kadang, eee, kalau jaman sekarang mungkin agak gaptek gitu ya. Kita kan a kalau ngejelasin mungkin harus lebih sabar, lebih pelan-pelan. Nah itu kadang kalau kita enggak sabar bisa saja nadanya naik, jadi kan kita karena kita udah enggak sabaran sebagai yang lebih muda, terus jadi terkesannya enggak sopan.
Berdiskusi, mhm. <chuckles> Iya, betul. Mhm. Mhm? Iya benar. Sering kejadian itu.
A iya. Nah coba nih, kalau misalnya itu aku Pa, maaf ya kemarin, aku pas ngajarin
Mhm.